जी, मैं आपसे ये सलाह जा जानना चाहता हूँ कि मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो दिनचर्या है उसमें किसी तरह से सुधार हो। पर मेरी दिनचर्या बिल्कुल भी सुधर नहीं रही है। मैं अपना बिल्कुल भी समय अच्छे से किसी भी तरीके से उसमें कोई योजना नहीं बना पाता। मैं उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ। ठीक है। मैं एक दुकानदार हूँ और उसकी वजह से मैं अपने काम पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ। जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ।
अच्छा।
और कई बार क्या दिक्कत आती है मुझको जिस वजह से मैं किसी भी कार्य को ढंग से कर ही नहीं पा रहा। और जिस वजह से मेरे परिवार के लोग भी मुझको बोलते हैं और मुझको डाँटते रहते हैं। और जिस वजह से मैं स अपना खाना-वाना भी ठीक से खा नहीं पाता क्योंकि मैं सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ जाने में। मुझको अ, 10 बजे का ट समय होता है जाने के लिए पर वो करते-करते मुझको 11 आराम से बज जाते हैं। जबकि आजकल मौसम ऐसा हो चुका है आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा समय होता नहीं है दिन बहुत छोटे हो जाते हैं रातें बहुत लंबी हो जाती है।
हुँ, हुँ। पौने 7 मिनट। ठीक है। समझ पा रहा हूँ आपकी बात।
जी। हाँ, और और तो और, मुझको उसके बाद क्या होता है कि जब मैं 11 बजे दुकान पर अपनी पहुँचता हूँ, वहाँ जाने के बाद जब मैं दुकान खोलता हूँ, तब तक सारा समय निकल जाता है। ठीक से मैं दुकान में साफ़-सफ़ाई नहीं कर पाता, और उसके बाद मुझे मंदिर जाना होता है, मेरा मंदिर रह जाता है। इन सब कार्यों में मुझको करते-करते, करते-करते 1 वैसे ही बज जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं अपनी दुकानदारी कैसे करूँ। उसकी वज़ह से क्या होता है, मेरी दुकान पे भी फ़र्क पड़ता है। और जैसे मेरा एक ए अ, छुट्टी का दिन होता है, उस दिन मैं सोचता हूँ चलो, आज मैं कुछ न कुछ चीज़ें मैनेज कर लूँगा, अच्छे से ठीक करूँगा, पर मैं वो भी नहीं कर पाता। तो इस बारे में आप थोड़ा-सा मुझ को कुछ बताएँ कि मैं इन चीज़ों को सुधार सकूँ?
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल स अ, घबराने की बात नहीं है, और देखिए, मैं आपकी बातों को सुन रहा था कहीं न कहीं। समस्या तो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये समस्या ठीक नहीं होगी। बिल्कुल, आपकी समस्या बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन थोड़ी बात करते हैं आपके बारे में, समझते हैं थोड़ी आप आपको और आपके अ, रोज़ के दिनचर्या को, आपकी आदतों को। फिर मैं आपको देता हूँ स कुछ सुझाव, हो सके वो कहीं आपके काम आ जाएँ। तो मैं कुछ अ, बातें पूछना चाहता हूँ आपसे, और मैं चाहता हूँ आप उसका जवाब दें अ, खुलकर जवाब दें, कोई बात नहीं। जो चीज़ मैं मैं जानना चाहता था कि अ, जैसे अ, दिनचर्या की कौन-कौन सी आदतें हैं, जैसे मत आपने बताया कि कितने बजे आप उठते हो, तो कैसी कौन-सी आदतें हैं जो इतने बजे उठने पर मजबूर करतीं हैं आपको? क्यों नहीं उठ पाते आप 10 बजे तक?
जी। हाँ। जी। जी। जी। मैं आपको अपना दिनचर्या बताता हूँ, जो मेरा स अ, स सारा का सारा जिसकी वज़ह से मैं सब ये हो जाता है। क्या होता है कि मैं सुबह लगभग साढ़े 9 के आसपास उठता हूँ। 10 बजे का मेरा दुकान का समय होता है, पर वो 10 के बजाय मुझे करते-करते 11 बज जाते हैं, जिसके वज़ह से मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाता, और मेरे को कई बार जल्दबाजी में नाश्ता लेकर जाना पड़ता है। दोपहर का तो मेरा खाना रह ही जाता है इस वज़ह से, ठीक है। उसके बाद 8 बजे मुझे वापस आना होता है। जब मैं 8 बाजे आता हूँ, तो उसके बाद मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं उस वक़्त तो चलो खा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं रात को फ़िल्म वग़ैरह देखने बैठ जाता हूँ, तो मुझे सोने में लगभग अ, 1 या 2 बज ही जाते हैं, जिसकी वज़ह से मैं ना जिम जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिम जाना अच्छा लगता है, अपनी एक्सरसाइज़ करना अच्छा लगता है, पर मैं वो सब भी नहीं कर पा रहा। और किसी भी तरह से मैं किसी भी चीज़ को अम अच्छे से कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इस वजह से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे परिवारजन भी मुझको बहुत ज़्यादा डाँटने लगे हैं इस चीज़ों के लिए।
अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ। हुँ। समझ पा रहा हुँ आपकी बात कहीं न कहीं ये आदतें तो थोड़ी बुरी हैं। लेकिन क्या वज़ह है कि ये आदतें हो रही हैं और कितने बजे आप सोते हो इसकी अ, इसके बारे में बताओ कि आपकी नींद कैसी रहती है, रात में जागते हो बीच-बीच में या फिर कितने घंटे आप सोते हो लगभग? जैसे कितने बजे तक सो जाते हो रात में या रात में कोई ऐसी बाधाएँ हैं जो सोने नहीं देती, कोई चिंताएँ हैं, कोई अ, समस्या है, कोई शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या सब बता सकते हो आप बिल्कुल ख़ुलकर, जी।
जी। <smacks lips> बिल्कुल। जी, समस्या तो है ऐसी कि मेरे को नींद नहीं आती, क्योंकि काफ़ी समय से मेरा कुछ समय पहले ब्रेकअप भी हो गया था जिसकी वज़ह से मेरे को आदत पड़ गई थी कि मैं रात को सोता नहीं था।
ओह!
उसके बाद वो आदत चलो मैं धीरे-धीरे उन चीज़ों से निकला, बाहर आ गया। पर अब क्या है मुझको आदत पड़ गई है कि मुझको 12-1 बजे से पहले, 2 बजे से पहले इन्स नींद ही नहीं आती है, इस वजह से मैं फ़िल्म देखता हूँ, फ़िल्में देखने के बाद मेरा समय बीत जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे नींद आने लगी है, ठीक है? फिर मैं सो भी जाता हूँ तो मेरी धीरे-धीरे बीच-बीच में नींद टूट जा टूटती रहती है कई बार और उठने के बाद मैं लेट तो उठता हूँ पर लेट उठने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई।
समझ समझ पा
मुझे लगता रहता है कि मेरी नींद बिल्कुल ख़राब है और मेरे शरीर में थकावट रहती है, मुझको बिल्कुल भी दिमाग में बिल्कुल किसी भी तरह से आराम नहीं महसूस होता।
समझ पा समझ पा रहा हूँ आपकी बात कहीं न कहीं। देखिए, समस्या थोड़ी-सी शारीरिक भी दिख रही है, लेकिन घबराने की बात नहीं है और मानसिक भी दिख रही है, लेकिन चिंता नहीं कीजिए सब ठीक हो जाएगी। तो अ, मुझे ये बताइए कि अ, शाम का कैसा रूटीन रहता है आपकी चाय, कॉफ़ी वगैरह कैसी चलती है या कोई अ, निकोटिन का सहारा लेते हो या कोई ऐल्कोहॉल, शराब ऐसी चीज़ें तो उनके बारे में बताइए खुलकर?
जी। देखिए, मैं ना तो मैं किसी तरीके की चाय पीता हूँ, शुरू से मुझे चाय की कोई आदत रही ही नहीं है। ठीक है? हाँ जी, और दूसरा अ, मैं किसी भी तरह से शराब वगैरह भी नहीं पीता हाँ, कभी हो जाता है कि साल वगैरह में 1 बार हो गया ऐसा, 6 महीने में 1 बार हो गया वो बहुत कम है। पर म इन सब की चीज़ों की वजह से ऐसी कोई समस्या नहीं लगती, बस ये है कि मुझे लगता है कि मेरी वो आदत बिगड़ चुकी है लेट सोने की। क्या है कि मैं काफ़ी देर तक सिर्फ पहले इस वजह से नहीं सो पाता था कि मेरे दिमाग में मेरी जो प्रेमिका थी, जो अब नहीं रही मेरे जीवन में, उसकी वजह से मेरा ये नींद, नींद का मेरा जो सिस्टम था वो पूरा ही ख़राब हो गया। उसके बाद मैं धीरे-धीरे फिर भी मैं कई बार कोशिश करी पर मैं जान सकता हूँ कि मेरे साथ वो चीज़ हो ही नहीं पाती और इस वजह से मैं कई बार काफ़ी लंबे समय से मैं कहीं घूमने भी नहीं गया, मुझे इस बारे में भी जानना है आपको आपसे। कि मैं काफ़ी समय से किसी भी यात्रा का कोई भी वीकेंड का कोई स किसी भी तरीके से कोई मैं स बना ही नहीं पाया हूँ प्लान कि मैं कहीं घूमने जाऊँ अपने दोस्त दोस्त मेरे ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। परिवार जन के साथ मैं जान जाता नहीं हूँ क्योंकि क्या होता है कि उनके साथ बँधा-बँधा इंसान फ़ील करता है। सम ठीक है ना?
अच्छा। ओह! बढ़िया है। हुँ। बिल उम समझ
पर मैं जाना चा हाँ, मैं जाना चाहता हूँ पर कहीं अच्छा घूमने के लिए।
बहुत ही अच्छी बात है, आप ज़रूर जाइए। लेक़िन मैं थोड़ी बातें और करता हूँ जैसे कि मुझे ये बताइए कि अ, घर में कितना समय देते हैं आप? घर में अ, कौन-कौन है? और कितने समय उनके साथ बिताते हैं, कितनी बातें करते हैं जब आप दुकान से आते हैं या जाते हैं? तो कितना समय दे पाते होंगे परिवार के साथ आप?
घर में मेरे ज़्यादा लोग तो नहीं हैं। मैं हूँ, मेरी बहन है और एक मेरी माताजी है। और मेरे पिताजी नहीं रहे।
अच्छा।
क्या है कि हाँ जी। तो क्या है कि जब मैं सुबह उठता हूँ साढ़े 9 के आस-पास तो मैं जल्दी-जल्दी में भाग दौड़ के रेडी होता हूँ। ज़ल्दी से तैयार होता हूँ नहा-धो कर। उसके बाद मुझे नाश्ता अगर बना हुआ होता है तो मैं फटा-फट से उसको पैक करके ही ले जाता हूँ, क्योंकि खाने का तो समय मेरे पास रहता नहीं। उस वक्त मैं अपने परिवार में बिल्कुल समय नहीं दे पाता। रात को मैं लगभग 8 साढ़े 8 बजे घर आ जाता हूँ। उस वक्त आने के बाद मैं थोड़ा-सा अपने परिवार में बैठता हूँ। और वो बैठे-बैठे ही मेरा समय बीतता जाता है। और अ, लगभग मैं 10 साढ़े 10 बजे तक खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। वहाँ फ़िर मैं फ़िल्म वग़ैरह लगा लेता हूँ या मोबाइल चलाता रहता हूँ। ये 2 चीज़ों ने तो मोबाइल तो ऐसा हो गया कि मेरे को ये लगा के चलिए, मेरे को नहाते हुए, खाते हुए, हर वक़्त मोबाइल चाहिए ही चाहिए। मोबाइल की तो मुझको बहुत गंदी लत पड़ चुकी है जिसकी वज़ह से मेरा तो पूरा का पूरा दिनचर्या पूरी बिगड़ ही चुकी है।
समझ पा रहा हूँ आपकी बात कहीं न कहीं देखिए। अ, लेकिन मुझे आखिरी चीज़ जाननी है जैसे कि आप ये बताइए और अ, मुझे बुरा लगा थोड़ा आपके पापा के बारे में सुन के अ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता था कि अ, ये आपकी गर्लफ्रेंड जो थी ब्रेकअप हो गया तो उसको अभी भी आप देखते हो फोन में? अ, फोटोज़ पोस्ट वग़ैरह ये सब चीज़ें या बिल्कुल अ, नहीं देखते हो?
जी। नहीं कभी-कभी हो जाता है ऐसा कि पुरानी चीज़ें याद आती हैं, तो मैं देख लेता हूँ। मैं चाह कर भी उन चीज़ों को अपने फ़ोन से हटा नहीं पा रहा हूँ। जबकि मैं चाहता हूँ हटा दूँ पर मैं जब भी हटाने लगता हूँ तो, मेरा दिल फिर मुझे रोक लेता है उन चीज़ों को करने के लिए। मुझे लगता है मैं इस चीज़ों में बड़ा कमज़ोर हो रहा हूँ, जबकि मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे इसलि इन सब चीज़ों के लिए आपकी सलाह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
बिल्कुल, बिल्कुल आपको सलाह मिलेगी आप घबराएँ ना, आप बिल्कुल भी ठीक हो जाइएगा अ, परेशान ना होएँ, बहुत ही चिंतित लग रहा है आपके बातों से आप हो। बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समस्याएँ लोग झेलते हैं आमतौर पे, हर लोग ऐसी समस्याएँ से जूझते रहते हैं, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन देखिए कहीं न कहीं आपकी बातों से ये प्रतीत हो रहा है कि आपके अ, जीवन में ब्रेकअप हुआ है और अ, ये अगर ब्रेकअप हाल ही में हुआ है, तो कहीं न कहीं मानसिक तौर पे ये आपकी नींद को प्रभावित कर रहा है। और कहीं न कहीं इसके वजह से घर में आप सुन रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं ब्रेकअप से हील अप हील नहीं हुआ है अभी, हील नहीं हुए हो आप। क्योंकि अगर आप उनकी फोटोज़ अगर या उनकी सोशल मीडियाज़ अपने फ़ोन में रखे हो या देखते हो उनके पोस्ट्स को तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं बंद करनी होंगीं, तभी आप जल्दी से ठीक हो पाओगे। और आपकी नींद बढ़िया हो पाएगी, तभी आप समय से उठ पाओगे, तो इस पे ध्यान देना होगा थोड़ा। तो इसको स थोड़ा कोशिश कीजिए लिमिट करने की, ये सब चीज़ें ना करें। बिल्कुल कोई भी याद उनसे जुड़ी हैं अगर आप चाहते हो रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो गई है तो ख़त्म करना ही है, तो बिल्कुल ये सब स्टेप ले लो अभी के अभी कि आप बिल्कुल उनकी कोई फोटोज़ वग़ैरह ये सब चीज़ें कोई याद जो ट्रिगर करे, कोई भी गिफ्ट हैं उनकी, कोई भी फोटोज़ हैं जो उनकी यादों में ले जाए आपको। तो आप ये सब चीज़ें सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए। और देखिए दूसरा स्टेप फ़िल्म वग़ैरह भी बहुत ही देखते हो आप, तो कहीं न कहीं देखिए अ, जब आप फ़िल्म देखते हो, ये सब चीज़ें देखते हो, तो कहीं न कहीं आपका रात में अ, इसपे नींद का असर ज़रूर नींद खराब ज़रूर ही होगी क्योंकि देखिए स्क्रीन में होती है एक अ, उसमें होती है आपके किरण। वो किरण आती है सूर्य से, और स्क्रीन में भी होते हैं ब्लू-रेज़। जब आप देखते हो तो वह ब्लू-रेज़ कहीं न कहीं आपकी आँखों में जाती हैं और वो ब्लू-रेज़ होती है न वो सुबह आती है सूर्य में ज़्यादातर। तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कहीं न कहीं कि अभी जागने का टाइम है। तो जब हम फ़ोन चलाते हैं तो, हमारे दिमाग को लगता है कि अभी सुबह होने वाली है, तो वो सोने में थोड़ा समय लगा देता है या सोता नहीं है। तो उसे बंद करना होगा आपके फ़ोन को बेड से दूर रखने की कोशिश करें, ये नहीं कर सकते हो आप तो फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो, वो भी नहीं कर सकते हो तो आप ये करो कि उसमें ब्लू-लाइट फ़िल्टर ऑन कर लो, ग्रेस्केल मोड ऑन कर लो, तो ये सब चीज़ें कुछ कर सकते हो, इससे आपकी नींद सुधर जाएगी। और एक फिक्स्ड उठने का टाइम बना लीजिए। भले ही सोइए आप 3 बजे नहीं आए नींद कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड की चिंता आ रही है, कोई बात नहीं सोचते रहिए, ये नहीं देखना है कि देखते ही रहना है फ़ोन में। लेकिन उठने का फिक्स टाइम बना लीजिए, फिर खुद नींद बढ़िया हो जाएगी आपकी और कोई समस्या की बात नहीं है, एकदम सब ठीक हो जाएगा। जी मेरी यही सलाह रहेगी।
जी। हाँ जी। जी। जी। जी। जी। जी। ठीक है। हाँ जी। जी। जी। जी जी। <chuckles> जी। ठीक है। ठीक है। जी मुझे लगा था कि शायद मेरी यही समस्या है पर मुझे लगा था कि, मैं इस चीज़ को सही कैसे साबित करूँ कि मैं यही समस्या है। मुझे आपकी सलाह से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी आपका भी बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आपको आपसे बात करके और आपको सलाह भी दे के। धन्यवाद।